آه جدًا، س سايبه هو يقوم وراح مقعّد أخوه مكانه وبقى هو الشاهد، يعني اللي شهَد في الآخر على العقد عمُّه مش أبوه. ف
امم. وهو وقتها باباه يعني ما ما ما ما كبّرش الموضوع؟ اللي هو قوم، والكبار هم اللي يشهدوا ومش عارف إيه، لَمّ الموضوع.
لا، لا، لأ، هو أصلًا وقتها هو كان قاعد جوّه، وأخويا برّه، فهو راح خبَّط على كتف أخويا كده، اللي هو إيه حاسب شوية أو اتّاخر شوية، فهو وسَّع له، اللي هو عايز تقوم اتفضل، لكن هو مش هيقوم، يعني ما الطبيعي يعني، أصل مين هي ليه يعني تاخده يعني مش منطقي يعني، ما أخويا يبقى الشاهد عادي يعني. فوقتها بصرا
آه. آه. أيوه، ما هو عادي ما أنتِ زي ما أنتِ بتقولي ده العُرف، يعني ده المتعارف عليه، فالمفروض كانت الدنيا تمشي يعني، آه وقتها إيه اللي حصل؟
بالضبط. بالضبط، بس طبعًا بقى كلّنا كُلّ الناس اللي قاعدة طبعًا أخدِت بالها، كُلّ الناس استغربت هو آه، هو في إيه، يعني ليه كُلّ ده وبتاع، بس يعني الحمد لل جدًا، جدًا، فساعتها بصراحة المأذون لَغوِش على الحوار، "ويالّا يا جماعة إحنا بقى لنا كتير واقفين،" وبتاع، "و وأنتم مش ناويين تكتبوا والَّا إيه طَب أقوم أمشي،" وبتاع وإيه، وقَلَبها هزار يعني، بس الموضوع كان سخيف سخافة وكُلّ الناس بقى فهمت إن خلاص إن ال إيه، إن الموضوع مش ماشي بس ب سالك يعني، اللي هو لأ، امم، امم بالضبط. بس، فدي كانت بقى ال
أخدوا بالهم فعلًا؟ آه. طبعًا موقف محرج جدًا. آه <laughs> آه، آه. أيوه، أيوه، إن باباه في حساسيات في في التعامل، أيوه، وبعدين وبعد الجواز حصل حاجات تانية؟ اهم.
آه، ده بُصّي، لأ بعد الجواز بقى المواقف لا تُعَدّ ولا تُحصَى بجد.
كمان أكتر من كده؟ يعني المفروض إن أنتِ مثلًا عشان لغ لسه خطيبة ابنهم فأنتِ لسه شخص غريب، لكن بقى أمّا اتجوزتِ المفروض بقيتِ في بيتهم إن أنتِ بقيت واحدة منهم، لسه برضه بيتعاملوا معاكِ بتدخّلات فظيعة كده؟
أيوه، فاهمة. بُصّي، هاقول لِك، هي الفكرة عارفة لمّا التدخّلات بقى إيه يعني تمشي مع الموضوع مرحلة، مرحلة، يعني خلاص بقى جوّ الشقة بقى وتجهيزات الشقة والتدخلات بتاعة العفش والكلام ده خلصت، فما أعرفش اتجوزنا، فبدأ إن هو مثلًا آه، ده أنتم ما بتجوش كتير، ده هي اللي واخداك مننا، آه بقى الجوّ ده، بعد كده خلِّفت.
امم. يعني كُلّ مرحلة ليها تدخّلاتها المعيّنة، <laughs> الخطوبة التجهيزات و آه، وبعد ما خلِّفتِ. أها.
أيوه، وبعد كده بقى آه، بعد كده بقى خلِّفت وجات بقى يعني أقصى مرحلة تدخّلات أنا ما قدرتش أستحملها، خلاص بقى، نقطة ومن أول السط آه، خلا أصل بُصّي هاقول لِك على حاجة، أنا بالنسبة لي، أنا عادي هترميني في الحيطة هارجع لك تاني، ما عنديش مشكلة، اعمل اللي تعمله هاكبّر دماغي أو هاعرف إن أنا يعني مش ه مش هاتضايق، أنا خلاص يعني فهمت الليلة، هامشّي أموري، بالضبط، لكن بنتي الصغيرة اللي مش فاهمة حاجة، اللي ما أعرفش إيه، مش هاقبل بقى إن حد لأ، يتدخل في تربيتها، يتدخل آه.
للدرجة دي! آه. امم. هتمشّي الأمور، أيوه. أيوه. يعني هو كان بيتدخّل في في الكلام معاكِ أنتِ والَّا كان بيوجِّه الكلام لبنتِك؟
الاتنين، الاتنين، ما الموضوع ما كان آه، جاي من ال من الاتنين بصراحة، يعني بقى إحنا
آه. تدخّلات مبالغ فيها يعني.